Ehm, allora ultimamente sto lavorando tanto, ma proprio tanto, per quello che sono degli interessi che ho sviluppato nell'ultimo anno inerenti ai mercati finanziari. Chiaramente è tutto nato perché comunque volevo, ehm, diventare libero a livello finanziario, no? Cioè raggiungere il mio sogno è quello di raggiungere la libertà finanziaria in qualche modo, che sia appunto tramite i mercati oppure tramite un lavoro insomma un po' più di nicchia in un certo senso, oppure il lavoro artistico. E tendenzialmente insomma, ehm, il cammino è s s stato abbastanza duro e per via di una serie di dinamiche e sono finito a studiare trading, no? Quindi da un anno a questa parte ho anche ottenuto degli ottimi risultati in termini di comunque impegno, no? Cioè nel senso l'impegno che mi ha, mhmm, mi ha, mi è costato fare trading, mi ha reso più facile fare tante altre cose, no? Ehm, e questo è ottimo perché comunque, ecco, quando mi ritrovo davanti a degli argomenti di studio che possono essere nuovi in questo periodo non mi spavento più, capito? Non cioè ho voglia di imparare e sono pronto anche a a impegnarmi. Però comunque il trading è una cosa che richiede, oltre che delle competenze tecniche, uno studio costante, richiede anche, ehm, comunque delle competenze a livello emotivo, psicologico, no. Devi comunque essere un top performer anche sotto quel punto di vista lì. E ti dico che magari su 5 giorni della settimana, ehm, 3 vanno molto bene, a livello di proprio di operatività, e 2 magari rovino tutto quello che ho fatto nei 3 giorni precedenti, no. Quindi questo rallenta molto i progressi e talvolta mi fa anche perdere fiducia. Tipo venerdì scorso, ehm, dopo una settimana che andava tutto bene, avevo fatto tutte giornate verdi, ho rovinato tutta la settimana in pratica. E e questo, insomma, mi ha allontanato, no, dal dall'obiettivo che è quello di comunque superare la challenge e poi arrivare a fare i payout. <smacks lips> e e quindi ti volevo chiedere, non so, secondo te dovrei rivedere un po' le mie aspettative oppure comunque, ehm, in un certo senso, uhm, non darmi delle scadenze precise per questa per questo obiettivo in maniera tale da renderlo anche più, ehm, sostenibile a livello mentale? Oppure dovrei lavorare su altre cose per raggiungere questi obiettivi?
Mh-mh. Mh. Certo. Chiaro. Mh mh. Capisco. Mh. Certo. Guarda, capisco come come ti senti, no, perché comunque è una situazione dove ci hai messo tanto impegno e, ehm, appunto come dici quei, ehm, quelle 2 giornate magari in cui fai, ehm, 1 o 2 errori ti costano poi, ehm, i progressi che hai fatto i giorni precedenti, no, ma ti chiedo: è una cosa che, ehm, succede da da qualche settimana, da 1 mese, da da più tempo?
Mh-mh. Allora, questa cosa nello specifico succede da un paio di settimane, perché in realtà ho lavorato su altri errori che facevo.
Okay.
Però, ecco, non si smette mai di fare errori, in un certo senso, no, capito? Magari ne elimini qualcuno e ne sopraggiungono altri, quindi la cosa è proprio andare per eliminazione, eliminarne qualcuno e vedere se eliminar eliminandone qualcuno ne ne subentra qualcun altro e poi capirlo, eliminare quello, capito? Andare un po' a, mhmm, eliminare, fare una sorta di checklist e scoprirli e poi eliminarli step by step, è un po' quello che sto facendo io. E ti dico, uhm, da un mese a questa parte comunque noto dei miglioramenti in termini di operatività, però allo stesso tempo continuo a, mhmm, diciamo avere quei giorni di tilt, okay, in cui a livello emotivo e psicologico magari so anche che sto facendo male le cose e dovrei fermarmi, però tendenzialmente non non mi fermo perché ho fretta di di raggiungere quel risultato specifico. Quindi
Mh-mh. Sì. Chiaro. Mh. Assolutamente. Mh-mh. Mh. Però questa fretta ti costa anche, comunque, dei grossi errori, come dire, no, se ho capito bene.
Beh, sì, in un certo senso sì. Poi ho la fortuna che comunque non sto lavorando con dei conti miei, perché se no altrimenti sarebbero sarebbe un disastro. Però comunque lavorando con dei conti prop comunque investi tempo, investi energie e hai comunque l'aspettativa di superarlo, soprattutto perché io ero arrivato comunque dovevo raggiungere un profit goal di 3.000$. In una settimana ero arrivato a un profit profitto di 1.700$, quindi mi mancava poco. Però ero ostinato che volevo per forza passarla venerdì, ehm, cioè ci sono trade magari che faccio anche, capito, 1.000$ quindi paradossalmente l'avrei potuta passare tranquillamente con un trade tranquillo. Solo che quel giorno ho completamente tiltato e ho fatto l'esatto opposto di quello che sapevo che andava fatto.
Mh. Sì. Mh-mh. Mh.
Per non lo so, forse ho proprio voluto fare il kamikaze, capito, in un certo senso. Ehm, mhmm, e questo è insomma me tutto il pomeriggio poi mi ha un po' buttato giù, no, a livello di emotivo. Quindi comunque ho pensato anche di prenderlo in una maniera diversa, ehm, perché comunque tendenzialmente ogni settimana scopri qualcosa di nuovo su su sul tuo modo di di lavorare sui mercati. Quindi, ehm, in un certo senso sicuramente vorrei diminuire le ore che sto a grafico, ehm, non perché le abbia incrementate così tanto, però ecco venerdì è stato uno di quei giorni in cui sono stato più del dovuto, ecco. Poi rispetto a tot tempo fa sicuramente è diminuito il tempo che ci passo e questo è positivo. Ehm, però tendenzialmente ho ancora questo tipo di dinamica, no, e vorrei capire insieme a te magari come posso fronteggiare quando queste queste dinamiche, quando mi ritrovo in questa situazione in cui non mi riesco a controllare.
Sì. Chiaro. Mh. Sì. Mh-mh. Okay. Certo. Mh. Assolutamente. Beh, ehm, da mhmm, da quello che hai detto si percepisce che comunque, ehm, la la buona volontà c'è, e c'è anche magari, ehm, la la disciplina, no, stai stai migliorando in certi aspetti di questo settore. Ehm, forse si potrebbe valutare, no, di, uhm, a diciamo, scriversi degli obiettivi che siano più, ehm, mhmm, non magari, non neanche troppo specifici in questo caso, perché tanto con le le prop le prop firm tu hai già u un obiettivo che può essere ad esempio quel mese, mhmm, arrivare 3.000- 3.000 al mese, no, ehm, quindi quello magari ce l'hai già, però avere un tuo obiettivo personale della serie: "Ehm, devo rispettare, non so, questa strategia," oppure, ehm, porsi un obiettivo realistico che, ehm, ti permetta di, ehm, seguire il più possibile quella che è la tua strategia che, ehm, negli ultimi mesi ti ha portato anche a a dei progressi. Ecco, tu, ehm, hai magari mhmm, come misuri i tuoi obiettivi? Mhmm, ti scrivi un diario, ti scrivi magari i i trade che fai, quelli che quelli che sono vincenti, quelli che sbagli invece?
Mh-mh. Certo. Guarda, sì. Allora, il problema qui secondo me è stato anche un po' non averlo fatto da subito, perché io comunque, uhm, ho ho ho iniziato a studiare da delle persone che comunque sono abbastanza brave a livello italiano, poi mi sono spostato su gente proprio brava, brava, brava a livello internazionale, che, ehm, appun studiava anche un mio amico e, appunto, lui lui come questi mentori si sono sempre raccomandati di fare journal dar primo momento, no, solo che io, non lo so, mi sentivo un po', ehm, come se non ne avessi bisogno in un certo senso, ma in realtà era solo la pigrizia, no, quindi per il primo anno di operatività, poco meno di 1 anno, ehm, non ho fatto journal, cioè l'ho fatto solo per 1 mese così, scritto sul sui fogli, che comunque, va beh, fa fa parte anche quello del gioco, no, nel senso ci sta che prima lo scrivi a mano e tutto. Poi, adesso lo sto facendo con Google Keep, mi sto facendo proprio gli screen del grafico, delle operazioni che prendo, che non dovrei prendere o che ho preso bene, e mi scrivo anche all'inizio facevo il journal in cui scrivevo proprio tutto, adesso sto iniziando a cambiare un po' la disposizione, quindi: semplicemente scrivere lo stato mentale prima della sessione, gli obiettivi, ehm, diciamo il ehm, il goal della giornata, come mi sento prima, come mi sento quando prendo il trade, a che ora lo prendo, la direzionalità e e tutte queste cose qui, no? Però, ecco, sicuramente ho notato dei miglioramenti, perché è come se scrivessi un libr cioè, stavo leggend stavo vedendo ieri sera un video di di ICT che diceva, appunto, che è come se tu scrivessi il tuo libro di trading, no, cioè nel senso, ci sono tanti libri di trading che, uhm, sono soltanto fuffa, okay, poi ci sono anche libri buoni, per carità, però la maggior parte sono fuffa perché vogliono fare i soldi. Ehm, e invece tu quando tu fai journal stai scrivendo il tuo libro di trading, poi lo consulti e comunque cioè, è qualcosa di personale, scritto a parole tue, con le immagini che sono rappresentano quello che hai fatto tu nella giornata, quello che hai visto tu. Quindi, non c'è miglior libro di trading del tuo journal. E io ieri insomma, questa cosa mi ha mi ha aperto, diciamo, un po' le visioni anche su quello che faccio, no, perché io faccio journal da un po', però questa frase mi ha un po' fatto capire meglio il senso anche di questa cosa. Ehm, quindi sì, faccio journal e questo mi ha portato sicuramente un miglioramento, però quelle giornate di tilt che ti dicevo ancora non sono riuscito a rimuoverle del tutto. Ehm, sto parlando con delle persone che, appunto, hanno, mhmm, sono state intervistate da ICT, che è il mio mentore internazionale, e anche loro, e che adesso sono iperprofittevoli e siamo iniziando, appunto, a a lavorare su un percorso insieme. Ma, secondo te questo supporto esterno può in un certo senso migliorare questi miei lati e diventa farmi diventare profittevole, oppure no?
Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Assolutamente Certo. E Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Mh-mh. Bene. Guarda, innanzitutto è lodevole il fatto che tu, ehm, insomma abbia chiesto consiglio a chi, ehm, già si trova dove vorresti essere, no, e quindi magari ha fatto, ehm, i tuoi stessi errori se non di più, e quindi probabilmente rivolgersi a queste persone, a un gruppo di persone, ehm, nel tuo settore può, ehm, può darti ulteriori, ehm, punti di vista, no, rispetto a come, ehm, prendere diciamo, ehm, al meglio, come iniziare al meglio, chiudere al meglio una una sessione di di trading. Detto ciò, magari si potrebbe anche provare nel tuo caso a fare anche qualche minuto di meditazione, di stretching, ehm, fare qualcosa che, ehm, ti rilassi prima di, ehm, iniziare la tua sessione che immagino sia, ehm, bene o male alla alla stessa ora quando quando tu entri nei mercati, ehm, così che sei tranquillo e riesci a mantenere quello stato di calma per quanto possibile, no, e, ehm, cominci a entrare anche in quest'ottica di, ehm, cercare appunto di essere il più rilassato possibile e, ehm, seguire poi il, ehm, il tuo journal o comunque la la tua strategia, il tuo sistema, no, in modo che appunto, ehm, strada facendo diventa un'abitudine e quindi tendi sempre meno a fare quegli errori dovuti dati dalla fretta, no?
Mh. Sì. Mh-mh. Mh, sì, sì. Beh, devo dire che è un'ottima è un'ottima strategia. Proverò sicuramente a fare meditazione, magari anche un po' di stretching, ehm, vediamo insomma di di portare a casa dei risultati così che appunto posso dedicarmi appieno a a queste cose qui, alle cose che che mi piacciono. Vediamo se appunto queste questi consigli che mi hai dato porteranno dei miglioramenti. Comunque io ti ringrazio per avermi ascoltato, per i consigli e tutto, ehm, ci sentiamo quando avrò altre domande per te.
Mh-mh. Figurati, è stato un piacere. Se avessi bisogno in futuro mi trovi sempre qui a tua disposizione. A presto.